Iya, paling itu sih, terus kalau bisa sih bikin yang tadi ya, kayak menu, eee, menu tiap hari tuh, Senin sampai Minggu misalnya, jadi kita tau tuh apa yang harus dimasak sehingga nggak ada yang terbuang gitu atau cara penyimpanannya sih Kak, gitu. Penyimpanannya harus tepat.
Oh. Betul betul. Mmm, iya iya. Berarti kayak harus ditaruh lagi gitu ya, biar teratur lagi lah, gitu, biar kita tau nih biar bener sih masak-masak apa, bahan masakannya tuh nggak kebuang gitu kan dengan cuma-cuma, udah beli capek-capek, ngeluarin uang gitu, eh, kebuang gitu, oke deh. Nah, tapi, mmm, ada nggak sih, mmm, Kakak ngerasa kayak kebiasaan kayak gini tuh bisa berdampak besar nggak kalau dilakukan oleh banyak orang menurut Kakak? Kayak, mmm, nggak buang sampah orga apa ya, nggak buang limbah bekas makanan ini loh, makanan bahan masakan ini, gitu. Nah, bena ada nggak sih kebiasaan kayak gini yang bisa berdampak besar gitu, kalau dilakukan oleh banyak orang?
Iya. Mhm. Betul betul. Mhm.